Ngomong-ngomong soal karir, kan penting banget ya sebenarnya karir itu untuk, eee, mengarah di mana kita tuh tahu arah karir kita dan, apalagi kalau kita punya tujuan yang ingin dicapai dalam karir tersebut, nah tapi kan di sisi lain kita kan juga punya kehidupan gitu ya di mana kehidupan ini enggak melulu soal karir aja tapi juga soal, mungkin dari keluarga mungkin dari entah hobi yang kita miliki, nah tapi kalau menurut kamu sendiri tuh gimana sih cara yang ideal untuk kita bisa menyeimbangkan ambisi dan kualitas hidup tuh saat mengejar kesuksesan?
Betul. Mhm, betul. Ya, oke, se eee, topiknya menarik banget ya gitu bagaimana caranya, eee, menyeimbangkan, eee, kita nggak kita tetep pengen mengejar ambisi kita gitu tapi pengennya ehe hidup kita tuh tetep, eee, seimbang gitu ya tetep sehat tetep bisa bersosialisasi gitu itu kayaknya dambaan semua orang gitu, memang nggak mudah gitu dan tidak jarang memang, harus ada salah satu yang, dikorbankan gitu sih gitu jadi, tapi kalo, eee, sebisa mungkin memang kita ap berupaya untuk tetep bisa menyeimbangkannya gitu mungkin aku boleh berbagi ini kali ya, cerita kali ya atau pengalaman gitu nanti, eee, m apa namanya kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya lebih lanjut, eee, boleh banget gitu, mem jadi aku pernah aku pernah nih ketika, eee, berada di 1 fase gitu ya, di mana pokoknya aku harus menjadi, eee eee, ini deh apa namanya menjadi, eee, head di departement ini gitu kan, padahal waktu itu aku baru new entry atau anak baru gitu, anak baru.
Betul. Bener. Mhm. Oke. Boleh, mhm. Boleh boleh banget gimana tuh, Kak? Oh oke. Mhm, ambisinya besar banget ya, Kak, ya untuk seorang anak baru udah langsung pengen jadi head nih.
Iya betul gitu, eee, karena memang aku tuh, eee, dari kecil emang termasuk anak yang ambisi gitu jadi, bener-bener dari dulu tuh, eee, apa namanya.
Oke.
Mmm, setting target tuh, emang suka, eee, tinggi gitu karena kena kenapa biar aku bisa push diri aku gitu, walaupun aku pernah punya pengalaman yang kayak gak pernah balance sehingga ya problem di kesehatan gitu jadi, eee, pernah mengalami itu nah tapi, eee, yang bener-bener menurut aku kalo udah bekerja kan udah lebih dewasa sudah lebih bisa, eee, menyeimbangkan gitu tapi tetep, siapa dong yang gak pengen punya karir bagus gitu kan, nah jadi pada waktu itu tuh aku bener-bener, menjadi orang yang kayak, eee, apapun ektif aktivitas yang ada di kantor itu aku harus terlibat gitu loh jadi, ya kalo mungkin beberapa orang ngeliat, ih, cari muka banget yang kayak gitu loh gitu itu tuh aku pernah di fase yang kayak orang bilang kayak gitu gitu padahal orang gak paham gitu apa sih yang mau kita kejar gitu, eee, dan kita ngerasa nggak secari muka itu ampe yang kayak ngejilat, eee, atasan yang kayak gitu sih enggak gitu tapi lebih ke kayak, misalnya nih, eee, ada task ata atau ada tugas-tugas tertentu apa gitu yang lain kan lebih kayak, "Ih, nambah-nambah kerjaan mending kalau ada duitnya" nah kalau aku tuh gak papa gak ada duitnya yang penting, kan orang jadi tau atau atasan aku jadi tau oh aku bisa mengerjakan itu gitu, kayak misalnya, eee, "Ada yang volunteer dong bikin presentasi" gitu, "bareng aku," gitu misalnya kata atasan aku waktu itu gitu, aku pada eee, suka dengan sukarela misalnya bilang, "Oh boleh bu aku mau dong ikut" gitu jadi kan kita sekaligus belajar kan cara presentasi, untuk level management itu kayak gimana gitu atau misalnya, eee, ada lagi nih ada nih, eee, kita, eee, cross the function bikin inovasi siapa yang mau terlibat gitu misalnya, nah itu tuh aku langsung kayak, eee, "Bu aku dong boleh bu kalau" bo eee, "ini," eee, "ikut gitu" nah yang lain tuh, eh, kayak, eee, kamu gak punya kerjaan lain apa yang kayak gitu gitu.
Oke. Mmm. Bener bener. Mhm. Mmm, mhm, oke. Oke. Mhm. Iya rek mhm. Mmm, oke. Mhm. Iya, heeh. Mmm, mhm. Kayak mungkin di posisi orang lain lihatnya kok ini semua kerjaan diambil gitu ya kan padahal kan sebenarnya tiap orang kan masih ada tanggung jawab dan kerjaannya masing-masing nah nah mungkin tapi kan, mhm.
Mhm. Betul. Kalau yang lain tuh nunggu kalau yang lain tuh nunggu ditunjuk kalau aku mah nggak usah ditunjuk nunjuk diri gitu nah.
<chuckles> Iya iya iya.
Pernah tuh aku di, eee, yang yang kayak gitulah saking ambisinya untuk bisa, ya okelah head mungkin ketinggian ya gitu tapi minimal aku pengen berjenjang gitu loh karirnya nggak cuman jadi staff biasa aja gitu nah jujur waktu itu memang, eee, kalau ditanya ke kehidupan sosial memang, eee, jadinya kurang ya jadi kayak misalnya weekend tuh, aku, eee, kadang, karena ada tugas tambahan ini, misalnya kayak bikin presentasi ha karena hari Senin udah harus ada tuh aku ngulik-ngulik gitu kan atau misalnya, diminta bikin report, eee, khusus apa gitu nah aku, eee, kadang memang memanfaatkan, eee, weekend gitu beberapa tuh, eee, sempat kayak <clicks tongue> kalau kata temen aku, "Udahlah dia gak usah diajak" gitu yang kayak gitu kayak gak usah diajak, heeh, gitu gitu sih jadi jadi mungkin gak semua faktor kehidupan aku tuh jadinya terpengaruh gitu tetapi kalau sosial iya, eee, kayak kehidupan lagi misalnya kayak ke kesehatan misalnya jadi telat makan yang kayak gitu sih untungnya enggak gitu jadi yang lebih berpengaruh tuh waktu itu, <tsk> eee lebih ke sosial sih yang aku, eee, korbankan gitu sih, mencoba menyeimbangkan tapi ternyata nggak seimbang-seimbang banget wa saat itu.
Hmm. Oke. Mhm. Oke. <chuckles> Karena udah saking seringnya ya nggak nggak ini, nggak ikut. Mmm, oke. Oke. Oke, dan dari situ mhm. Oke dan dari situ kan kamu sebenarnya tadi ya kamu bilang dari prosesnya entry level yang tiba-tiba, mengambil banyak, eee, tugas ya dan entah itu mungkin bahkan tugas yang bukan disuruh tapi adalah sebuah, eee, apa ya kesukarelawan gitu ya, itu berapa lama sih kamu menjalani proses itu sampai akhirnya kamu menemukan oh kayaknya ini aku harus menyeimbangkan nih antara ambisi aku dan kualitas hidup aku juga.
Heeh. Iya. Nah. Iya. Itu sebenarnya, eee, 1 tahun tuh kayak gitu yang bener-bener aku, eee, push diri aku sampai, eee, aku akhirnya sadarnya itu sebenarnya temen aku sih yang kayak ngaco banget ngomongnya, "Hei," kata dia gitu kan.
Intens ya. Oh gimana?
"Nggak usah, semangat semangat banget kerja kalau di sini." Gitu dia ngomongnya. <laughs> kata dia gini
Oh, kenapa tuh? Kenapa maksudnya dia ngomong gitu karena melihat, eee, kamu seambisius itu?
karena dia 7 tahun sudah bekerja, dan masih dengan posisi yang sama.
Oh oke, jadi melihat pengalaman dia ini, ternyata tidak semudah itu ya untuk bisa posisi head, gitu.
Iya. Heeh. Betul, ya i i nggak usah head deh, karena untuk jadi head itu ada 2 level lagi yang harus dilewatin, untuk team leader dulu, baru supervisor, baru jadi head, gitu, kan. <laughs> Jadi, ada ada jenjangnya dulu nih, gitu. Nah, jadi dia bilang gini, "Kalau di sini, kalau kamu mau jadi leader, kamu harus racunin dulu leader yang itu, biar berganti," gitu. Iya ininya gitu kan, dia waktu tuh ngomongnya kayak gitu, gitu. Menurut dia tuh sangking susahnya gitu loh. Nah, jadi abis itu, aku mulai mikir tuh, "Ah, apa iya Mas sesusah itu?" Gitu kan ya, "Kamu liat aja aku, aku dah 7 tahun, asam garam semuanya udah, percuma kamu, eee eee, apa namanya, kerja ampe kek gitu-gitunya, semua diturutin. Kamu liat udah ada belum hasilnya?" Yang kayak gitu kan, ya namanya anak umur 20-an awal gitu kan, jadi masih gampang terdoktrin kan, gitu. Nah, eee, tapi untungnya aku tek eee, nggak mengurangi tapi lebih kayak menyeimbangkan, "Oh ya udah deh, eee, aku berarti nggak usah yang sambil ngoyo-ngoyo banget gitu, ampe kayak semuanya di embat gitu kan." Jadi aku mulai yang kayak, eee, menahan diri aku sambil, eee, is eee, apa namanya, men eee, mencari, eee, memperkaya ilmu aku, ng eee, dari misalnya, eee, seminar-seminar atau misalnya, eee, b b bacaan-bacaan, a atau atau ma media-media lain, gitu sih waktu itu gitu, biar
Oke. Heeh heeh. Oke. Benar benar. Wah, politik ya, politik perusahaan ya? <chuckles> <chuckles> Mmm, mhm. Mhm. <chuckles> Iya iya. Hmm. Mhm. Menyeimbangkan. Hmm, oke. Oke, berarti nggak cuma melulu dari kantor aja ya, tapi malah mengambil sumber-sumber lain yang bisa menunjang waktu itu.
iya, heeh, waktu itu, mhm, gitu. Terus habis itu aku mulai yang kayak atur gitu, "Oh mungkin nggak baik juga kali ya," sampai aku dicap sama temen-temen aku yang kayak, udah deh dia nggak usah diajak, eee, dia nanti pasti alasannya ada yang kayak gitu. Nah, aku mulai tuh kok ya jadinya jelek gitu, maksudnya bagus ke atasan tapi sama peers kita sendiri, eee, kita kayak digituin tuh sebenarnya nggak nyaman juga jadinya bekerja gitu, gimana mau mau sukses gitu kan jadinya. Nah, akhirnya aku mulai tuh menyeimbangkan gitu, kayak misalnya nih, "Eh pulang nanti kita, mmm, nongkrong yuk makan ke mana gitu," "Eee, aku ikut dong." Alak awalnya sih mulai dari yang kayak, "Ih tumben, ih apa nih," yang kayak gitu kan, sampe akhirnya, eee, "Iya masa aku mau kerja mulu," gitu kan. Karena aku dulu bener-bener bisa pulang dari kantor tuh, jam 09:00, jam 10:00 malam, yang kayak gitu, se se segitunya, gitu. Nggak ngerasa terbebani sih, tapi ternyata orang ngeliatnya tuh, <clicks tongue> eee, nggak sehat gitu dan akhirnya aku merasa, oh iya sih, gitu. Eee eee, masa temen-temen aku sampai ngecap aku tuh yang kayak, nggak mau berteman gitu sih dan ternyata nggak baik, gitu.
Mhm. Mhm. Betul. <laughs> Oh, wow, oke. Mhm mhm. Oke berarti dari situ kamu mulai melihat, apa ya, sebenernya, eee, ada ya pandangan dari orang lain yang seperti ini, dan mungkin ada benarnya juga ya yang dibilang ini. Mungkin da bukan dari sisi negatifnya, tapi dari sisi, eee, untuk bersosialisasinya itu ternyata juga penting di dunia kerja.
Boleh tuh, heeh. Betul. Itu penting, iya gitu. Nah, mulai tuh aku bikin yang namanya pengaturan, gitu. Misalnya, eee, aku akan, mmm, eee, batasin, nggak akan pulang kantor lagi di atas jam 07:00 malam, kayak gitu. Terus weeke atau misalnya kalau misalnya diajak sama temen, misalnya hanya sekali seminggu aku akan ikut, gitu. Tetep ada batasannya ya, gitu. Eee, mhm.
Oke oke. Oke, jadi tetap ada arah ambisinya, tapi di dibi imbangi dengan waktu lain ya untuk kegiatan sosial juga.
Betul, iya. Eee, hari Sabtu masih boleh megang kerjaan misalnya hanya sampai batas jam, eee, misalnya jam 10:00 pagi, gitu misalnya. Atau hanya 2 jam saja, gitu. Eee, sisanya misalnya harus, eee, ada olahraga atau harus ada pergi ke mana, yang kayak gitu nah, tuh aku mulai tuh bikin, eee, jadwal, gitu. Waktu itu untuk membatasi diri aku sendiri dan menjadi reminder aku juga, gitu.
Mmm, mhm. Oh oke. Oke, dan gimana tuh hasilnya dari setelah kamu akhirnya bikin jadwal, apakah, mmm, kal menurut kamu hidup kamu jadi lebih teratur, dan gimana juga soal ambisinya itu?
Nah, ternyata hidup aku menurut aku lebih menyenangkan. Karena ternyata, hangout sama teman aku baru tau kek, teman-teman aku ternyata seseru itu, gitu. Eee eee, apa, dan dan banyak ketawanya mereka tuh kocak-kocak gitu, istilahnya bercandaannya gitu. Ternyata, jadi lebih happy, gitu, dan karena aku kan sebenernya nggak nolak ya kayak misalnya tetap aktif ya di kantor, gitu. Jadi, eee, di tahun ke-2 itu aku, eee, yang pertama, eee eee, apa namanya, eee, diteri diangkat menjadi karyawan tetap, itu dulu tuh, pertamanya.
Oh oke. <chuckles> Mhm. Iya. Oh oke, di tahun itu ke-2 itu ya?
Iya, habi setelah itu aku, eee, bisa menjadi, eee, team leader di tahun ke-2 itu juga. Jadi, beriringan dengan pengangkatan itu aku menjadi team leader. Aku s bisa menjadi, eee, head itu di, eee, tahun ke-5 aku, dan terwujud. Tapi memang agak panjang ya, di tahun ke-5 baru terwujud, gitu.
Oh oke. Oke, iya, pasti ada pekerjaan itu n sebenarnya udah lebih bagus daripada tadi ya, yang karyawan yang kamu bilang udah bekerja 7 tahun belum jadi head juga sebenarnya.
Iya, dan sampai aku jadi head, salah satu team member aku tuh dia, gitu.
Oh oke. Nah terus tapi ya, tadi kan kamu sebenarnya di tengah-tengah perjalanan karir kamu, kamu mengubah cara kamu bekerja ya, dengan meng menambahkan aspek sosial dalam kehidupan kerja kamu, tapi kalau misalnya kamu lihat balik nih, dari proses itu, misalkan ketika saat itu kamu nggak mengambil langkah seperti itu, apakah kira-kira akan ada kamu yang di posisi sekarang ini?
Mhm. Gitu. Eee, bisa jadi tapi buk di posisinya mungkin iya tetap. Tapi temenan, aku mudah masuk ke tim aku mungkin nggak, gitu. Aku mungkin bisa menjadi orang yang lebih egois, nggak peduli dengan lingkungan, eee, apa namanya menjadi leadership aku mungkin kurang bagus gitu. Nah, itu yang bisa jadi kalo aku tetep meneruskan hanya mengejar ambisi tanpa menyeimbangkan, eee, eee, kehidupan yang lain gitu sih.
Mhm. Mhm. Oke, berarti mungkin bisa dibilang berarti apakah si, eee, kehidupan ini ya, kehidupan sosial ini tuh justru malah menunjang kamu sebagai pemimpin yang lebih baik gitu?
Iya, bener bener gitu. Karna kan dengan kehidupan sosial, kita yang pertama jadi tau, eee, apa namanya, ngobrol dengan lebih banyak persepsi gitu kan. Jadi, kita tau pendekatan ke si A, si B, si C itu kayak gimana gitu. Itu kan part dari, eee, leadership ya gitu. Jadi, eee, apa namanya, mendelegasikan tugas tuh jadi be bisa lebih mudah. Karna kita udah tau cara berkomunikasi dengan bawahan kita tuh kayak gimana gitu.
Betul. Mhm, mmm. Tuh. Lebih mudah ya. Oke, berarti itu ibaratnya skill dengan orang ya, kan karena ibarat kan, ketika harus berurusan dengan orang pasti harus ada, eee, apa ya, komunikasi yang baik juga, ada kepercayaan.
Mhm. Betul, harus ada teknik komunikasinya kan. Mhm.
Bener, bener. Dan itu akhirnya kamu dapatkan karena ada pengalaman sosial tadi. Oke, wah itu menarik banget sih, ternyata enggak melulu soal ambisi ya ternyata harus melihat, eee, ke banyak arah nih kin mungkin yang itu yang menjadikan kamu jadi makin berhasil. Nah, mungkin terakhir nih ya kali dari aku. Kalau dari kamu sendiri yang udah mengalami perjalanan yang panjang ya, tadi dari awalnya, eee, mungkin kesulitan sampe akhirnya jadi seorang head dan akhir tujuan kamu ini tercapai, apa sih yang perlu kamu perhatikan ketika ingin menyeimbangkan ambisi dan kualitas hidup itu sendiri?
Iya iya bet Mhm. Ya. Oke, yang diperlu diperhatikan ya, yang pertama itu adalah, eee, setting target. Terus yang kedua, eee, bikin step by step-nya gitu. Jadi kita harus tau nih mau ngapain, apa yang harus kita lengkapin gitu ya. Eee, terus yang ketiga tetap, eee, optimis gitu, nggak boleh pesimis gitu. Ambil semua peluang yang ya yang ada sehingga, eee, kita tetep bisa berkembang gitu sih.
Oke. Oh, oke. Berarti harus tetap punya target dan optimis menjalankannya ya sampe tercapai. Oke, wah makasih banyak loh, Kak, untuk sharing-sharing-nya sangat inspiratif banget nih, Kak, ceritanya. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan, nanti kita ngobrol lagi kali ya soal topik ini lebih lanjut.
Yup, iya, iya betul. Ya. Sama-sama. <chuckles> Thank you. Siap, siap. Oke deh.
Oke, sampe jumpa lagi ya, Kak.
Sampai jumpa lagi ya.